คือผมมีปัญหาตรงที่ผมทำยูทูบใช่ไหมครับ ทำเกี่ยวกับ โอเค ช่องไอที ทีนี้เนี่ยผมมีการที่ทำโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้นะครับแฟรง แฟนคลับเนี่ยได้ใช้กัน ทีนี้นะครับมีบางคอมเมนต์ที่ โอเค เอ่อ เขามาตำหนิผม เขามาวิพากษ์วิจารณ์ผม แล้วก็มาตำหนิผมด้วย เอ่อ ถ้อยคำที่รุนแรงบ้าง หรือว่าอาจจะเป็นการติชมที่นะครับ โอ้โฮ! ฟังดูแบบว่าหดหู่ใจนิดหนึ่ง บางทีเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยไม่อยากสร้างโปรแกรมขึ้นมาอีกแล้ว เหมือนกับมันท้ออะครับ มีแต่การตำหนิ อะไรพวกนี้ ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ อา พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้น แต่ก็โดนวิจารณ์อยู่ดี เหมือนกับว่า ทำไม่ ไม่ถูกใจเขา แต่ผมเนี่ยจบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะฉะนั้นแล้ว การปรับของผมเนี่ย อา ผมก็มีความรู้ในด้านนี้นะครับ แต่บางทีเนี่ยเขาจะคอมเมนต์ประมาณว่า "ปรับมั่ว" บ้าง "ปรับผิด" บ้าง หรือว่า โอเค "ทำให้คอมมีปัญหา" ซึ่งมันเป็นอะไรที่ โอเค ยาก ยากลำบากมากสำหรับคนที่ โอเค ทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาคนเดียวนะครับ โดยที่ โอเค การทดสอบของมันก็มีค่อนข้างที่จะจำกัด อา ทีนี้ผมเนี่ยสามารถทำยังไงได้มั่งครับ? เพื่อที่จะ โอเค เอ่อ กำจัดการวิพากษ์วิจารณ์ อะไรประมาณนี้อะครับ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ฟังแล้วนะคะ จากที่คุณเล่ามาค่ะ การที่โดนคอมเมนต์ที่แบบเชิงไม่สร้างสรรค์เนี่ย มันก็อาจจะบั่นทอนจิตใจเราได้จริง ๆ นะคะ แล้วอย่างงี้อะค่ะขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะ คนที่มาวิจารณ์น่ะค่ะส่วนมากเขาจะเป็น อ่า คอมเมนต์หรือว่าทักข้อความส่วนตัวคะ?
อืม ครับ ได้ครับ เออ มันจะเป็นคอมเมนต์เสียส่วนใหญ่นะครับ แล้วคนที่คอมเมนต์เนี่ยจะเป็นขาจร ก็คือจะไม่ใช่แฟนคลับของผม แฟนคลับของผมเนี่ยเขาพิมพ์ดีกันทุกคนเลย คือเขาให้กำลังใจ แต่ขาจรเนี่ยตัวดีเลย คือ โอ้โฮ! คอมเมนต์มาแต่ละทีนึกว่าเขาเนี่ย โอ้โฮ! เป็น ส สไตล์แบบ เป็นกุ๊ย หรือว่าอะไรหรือเปล่า? มันฟังดูไม่ดีอะครับ มันฟังดูแย่มาก เหมือนแบบ โอ้โฮ! ถ้า ถ้า ถ้าผมอ่านเยอะ ๆ ผมก็เก็บไปคิดเหมือนกัน อะไรประมาณนี้อะครับ อา
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อ้อ ค่ะ ค่ะ เออ ฟังแล้วแบบเห็นใจคุณเลยนะคะ เพราะการที่โดนคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีอะค่ะ มันก็ไม่โอเคกับจิตใจคนที่ได้อ่านนะคะ แล้วรูปแบบ อ่า ของคำวิจารณ์น่ะค่ะ เป็นลักษณะที่ตำหนิโดยเฉพาะเลย หรือเรื่องโจมตีส่วนตัว หรือเป็นความคิดเห็นทั่วไปอะคะ?
อืม ก็เป็นการโจมตี แต่ไม่ได้ส่วนตัวนะครับ คือ โอเค เขาจะ อืม ไม่ ไม่ ไม่รู้จักชีวิตจริงของผม อา อาจจะเห็นหน้าในอีเมลนะครับ แต่ว่า อ่า ไม่ ไม่ได้มีการบุลลีอะไรแบบนั้น แต่แค่บอกว่า โอเค "โปรแกรมนั้นมีปัญหา" หรือว่า เอ่อ "การตั้งค่าของผมมีปัญหา" อะไรพวกนี้นะครับ มันจะไม่ลามปามไปถึงครอบครัวหรือว่าลามปามไปถึงตัวของผมเอง อา
อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ
อะไรประมาณนี้อะครับ
อ๋อ พอจะเข้าใจแล้วค่ะ เป็นโชคดีมาก ๆ เลยนะคะที่การคอมเมนต์ในวิจารณ์เชิงลบเนี่ย มาในรูปแบบของ อ่า ผด อ่า วิจารณ์ผลงานอะเนาะ ไม่ได้ลามปามมาถึงครอบครัว หรือว่า อ่า บุพการี หรือพ่อแม่อะค่ะ นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ เพราะคนเราอะค่ะถ้าโดนแบบเรื่องวิจารณ์แบบเรื่องส่วนตัว เรื่องแบบครอบครัวเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้รู้สึกแย่มาก ๆ เลยนะคะ แล้วหลังจากที่ อ ได้อ่านคำวิจารณ์เหล่านี้อะค่ะ มีผลยังไงกับจิตใจคุณคะ? นอกจากที่เล่าข้างต้นว่า บางทีก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะ มันทำให้ความมั่นใจในการทำงานเนี่ย ลดลงด้วยไหมอะคะ?
อา ครับผม อา ครับผม อืม ครับผม อา อืม ก็ทำให้ความมั่นใจของผมลดลงนะครับ ก็คือผมเก็บเอาไปคิดทั้งคืน แล้วก็เหมือนประมาณว่า โอเค คอมเมนต์ที่ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะลบล้างคอมเมนต์ที่แย่ได้ ก็คือแบบผมจำคอมเมนต์แย่ได้มากกว่าอันที่เป็นแบบว่าคอมเมนต์ดีเสียอีก ซึ่งมันแปลกมาก ก็คือแบบผมเนี่ยกลับไปคิดจนไม่ ไม่อยากทำต่อ คือทำไปก็โดนด่า มัน มันน้อยใจ แล้วก็มัน มันรู้สึกว่า มันก็โกรธลัน มันมีความ แค้น ด้วย เพราะว่า เฮ้ย เราก็เสีย เสียสละเวลาตรงนี้นะมาทำให้แล้วเขาไม่เห็นอกเห็นใจเลย เหมือน เขาแบบ เขา เขาไม่เข้าใจแบบ อ่า ชีวิตของผม เขา ข เขาไม่ได้เข้าใจว่า ผมเนี่ยเอาเวลาว่างเนี่ย เอางานอดิเรกตรงนี้เนี่ยมา มา มาเสียเวลาให้นะครับ มันก็น่าน้อยใจนะ อะไรพวกนี้ อา
อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ๊ย ก่อนอื่นเลย คือแบบอยากจะปลอบใจคุณมาก ๆ เลยค่ะ แต่มัน มีทางออกนะคะที่พอจะมองเห็น งั้นนะคะเราแยกเป็น 2 ส่วนก่อนเนาะ ส่วนเรื่องงานกับส่วนเรื่องจิตใจอะค่ะ เรื่องงานน่ะค่ะ ถ้าคอมเมนต์ลบ ๆ อะค่ะ เราอาจจะมอง นะคะว่า สิ่งที่เขาคอมเมนต์เนี่ย มันอาจจะเป็นจุดบอดของเราจริง ๆ หรือแยกให้ออกอะค่ะว่า ที่เขาคอมเมนต์คือเขาอาจจะไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านนี้ ถ้าสมมตินะคะ เป็นคอมเมนต์ที่เราจะต้องแบบว่า เห็นจุดบอดของเราจริง ๆ อะค่ะ อาจจะปรับตรงนี้อะค่ะมาพัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าในกางกลับกันน่ะค่ะ ถ้า อ่า เราดูแล้วว่า มันไม่ใช่จริง ๆ เราตรวจสอบแล้ว แล้วมัน เรามั่นใจมาก ๆ ว่า สิ่งที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยมันเป็นในแง่ของความที่เขาไม่ได้รู้ข้อมูลครบรอบด้านเนี่ย อันนี้อะค่ะอยากจะให้ตัดออกจากสมองเลย เพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วอะเนาะว่า ข้อมูลจริง ๆ อะ แล้วก็งานที่เราทำจริง ๆ อะ เป็นยังไง แต่ว่าถ้าเขาคอมเมนต์มาอะค่ะ เหมือนแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ได้ค่ะ เพราะว่าสุดท้ายอะค่ะปลายทางของงานยังไงมันก็อยู่ที่ความถูกต้องอยู่ดี เพราะฉะนั้น คอมเมนต์ที่ลบ ๆ พวกนี้อะค่ะก็อาจจะตัดทิ้งเลย อย่างเงี้ยค่ะ พอจะช่วยได้ไหมอะคะ?
อืม ครับผม ครับ อา ครับ อืม ครับผม อา อ้อ อา ครับผม อา ครับ อืม ครับผม โอเคครับ อันนี้พอช่วยได้พอสมควรครับ เพราะว่าบางทีคอมเมนต์ที่รุนแรงจนเกินไป จนแบบว่าไม่สามารถที่จะเอามาพัฒนาโปรแกรมของผมได้เนี่ย เหมือน เหมือนกับว่า มันเหมือนการด่ามากกว่าการติ อา ผมก็เลยอาจจะไม่ได้แคร์มากนะ แต่มันมีบางอย่างที่ตลกมาก ก็คือบางทีเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ว่าผมใช่ไหมครับ แต่คลิปถัดไปเนี่ยเหมือนกับว่า ขอความช่วยเหลือผมอีกแล้ว เหมือนกับว่า มันหน้ามือเป็นหลังมือ เหมือนกับ โอเค คลิปนี้เขา ติ คลิปนี้เขาชม คลิปนี้เขาขอความช่วยเหลือ แต่ว่าเขาก็ขอความช่วยเหลือแบบ มัน มันไม่สามารถที่จะช่วยได้ เข้าใจไหมครับ? คือเขา เขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้ แล้วเขาถามคำถามที่สำหรับตัวผมมันมองว่า แปลก ๆ อา อะไรประมาณนี้อะครับ คือผมเนี่ยก็แค่อยากให้ อ่า FC หรือไม่ก็ โอเค ขาจรเขารับรู้ว่า โอเค เวลาจะขอคำปรึกษาอะไรจากผมเนี่ยก็ อะ ให้ถามกัน ดี ๆ นะครับ ติก็ดี ๆ เนี่ย ผมสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ไหม? ให้เขาติดี ๆ อะ ไม่ใช่มาติแล้วก็มาตำหนิแบบใช้คำด่าทอ ผมว่า มันไม่ค่อยโอเคเท่าไร อา
ค่ะ อา อา ใช่ค่ะ อืม ยังไงคะ? ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เข้าใจคุณมาก ๆ เลยค่ะ แต่อย่างที่บอกอะค่ะ ก็คือ อ่า เราอะไม่สามารถที่จะ ไปแบบว่าบังคับคนอื่นให้เห็นตามความที่แบบเราคิดได้ หรือไปบังคับให้เขาพิมพ์อะไรมา อย่างเงี้ยค่ะ เพราะโลกแบบ social media อะค่ะมันก็ร้อยพ่อพันแม่อะเนาะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ อ่า การที่เราจะต้องไปแบบว่าอยากให้เขามาพิมพ์อะไรยังไงเนี่ย มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างยาก แต่ก็มีวิธีการนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีเลย เราอาจจะปรับการสื่อสารเข้าไปในผลงานของเราอะค่ะว่า เอ๊ อาจจะสื่อสารเพิ่มเติมว่า "ถ้ามีข้อสงสัยอะไร สามารถพูดคุยกันดี ๆ ได้นะ" เราอาจจะเหมือนเชิงแบบเตือน ๆ เข้าไปนิดหนึ่งอะค่ะ แต่สุดท้ายอะค่ะอยากจะแบบว่า เป็นมนุษย์อะค่ะต้องเทาะ อาวแลวยุ่ เป็นเรื่องปกติเลยในโซเชียลอะ เราจะไปบังคับคนให้เหมือนแบบคิด หรือก็พิมพ์มาเหมือนกันน่ะมันคงไม่ได้ เพราะสุดท้ายอะค่ะ ถ้าเราบังคับได้มันก็คงไม่มีคอมเมนต์แย่ ๆ ออกมาอะเนาะ อยากจะให้มองว่า มันเป็นเรื่องปกติเลยอะค่ะ ตรงนี้นะคะ แล้วก็อย่างที่คุณบอกอะค่ะ มีแบบว่ามาวิจารณ์คุณคลิปหนึ่งใช่ไหม แล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยมาขอความช่วยเหลือ อาจจะมองไปในมุมที่ดีก็ได้นะคะว่า ช่วงที่เขามาคอมเมนต์เราอะค่ะ เขาอาจจะด้วยอารมณ์ หรือด้วยจะแบบเขาหงุดหงิดอะค่ะ ลองอาจจะทำความเข้าใจกว้าง ๆ กับเขา เพื่อที่ให้เราอะค่ะใจเบาสบาย เพื่อที่จะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ แล้วก็ยิ่งดีนะคะ เพราะว่าเราฟังดูแล้วเนี่ยคุณมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้นน่ะค่ะ เปลี่ยนจากพลังลบ ๆ เหล่านี้อะค่ะมาผลักดันตัวเองนะคะ ให้ทำในสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ปรับวิธีการสื่อสารเพิ่มนิดหนึ่งอะค่ะ อาจจะบอกขอบข่ายของช่องเราก็ได้นะคะว่า ช่องเราอะอยากจะแบบฟังคำวิจารณ์ติได้ แต่ว่าอยากจะให้พูดกัน ดี ๆ เหมือนเราตั้งขอบข่ายเงื่อนไขเขาไว้ในคลิปอะค่ะ มันก็อาจจะช่วยได้นะคะ วิธีนี้โอเคไหมอะคะ?
อืม อืม ครับผม อ๋อ ครับผม อืม ครับ อา อืม ครับผม อา ครับผม อืม เข้าใจครับ อา ใช่ครับ อา ครับผม อา ครับผม อา อา ได้ครับ อา ครับผม วิธีนี้ดีมากเลยนะครับ ก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะ อา โอเค เป็นวัยรุ่น อ่า อาจจะคึกคะนอง อาจจะมีขึ้นมีลงแบบว่า อ่า ความ ความเครียดของเขาก็มีแบบว่า คือเขา เขายังเด็กอยู่ อะ อาจจะ อ่า วางตัวยังไม่ อืม แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ก็เข้าใจว่า โอเค บางทีมันมีปัญหาก็จริง อา ในงานของผมเนี่ย แต่ทีนี้เนี่ย โอเค ผมเนี่ยนะครับทำโปรแกรมขึ้นมาใช้เวลานานมาก ทีนี้พอมันไม่ได้ดั่งใจเขา เหมือนกับผมเสียความมั่นใจมาก ๆ ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำยูทูบเลย คือผมพักมา สอง เดือนแล้วนะครับ เพื่อที่จะมาดูแลตัวเองเนี่ย แล้วทีนี้ถ้าผมอยากกลับไปทำเนี่ย ผมควรที่จะเริ่มเปลี่ยนความคิดของตัวเอง แบบว่า อะ แบบว่าโตะ อัน อันไหนก่อนครับ? อ่า เปลี่ยนความคิดแบบไหนก่อน?
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา อา เท่าที่ฟังมาคือเห็นใจคุณมาก ๆ เลยนะคะ เพราะมันกระทบต่อความมั่นใจในการทำงานของคุณน่ะค่ะ แต่ อ่า อยากจะให้คิดแบบนี้นะคะว่า การที่โดนวิจารณ์เชิงลบอะค่ะ คือคนที่ คนที่พิมพ์ออกมาน่ะเราก็มองว่า มันสะท้อนถึงรสนิยม หรือนิสัยส่วนตัวเขาได้เหมือนกันนะคะ มันแบบว่าไม่ใช่ว่า เป็นการวิจารณ์งานเราทั้งหมดอะเนาะ ตรงเนี้ยถ้าเราแยกได้อะค่ะ เราตัดทิ้งไปเลยค่ะ แล้วก็ พยายามแบบว่าอ่านข้อความดี ๆ เพราะจากที่ฟังก็มีแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาแบบว่าวิจารณ์เชิงบวก เราเอาพลังวิจารณ์เชิงบวกนี่แหละค่ะมาอ่านแล้วก็ซึมซับ ส่วนไอ้ตัวที่เป็นวิจารณ์เชิงลบเนี่ยเราก็ปล่อยผ่านเลยค่ะ มันก็จะกระตุ้นนะคะ ทำให้เรามีพลังงานเชิงบวกมากขึ้น แล้วก็พัฒนางานเรามากขึ้น อาจจะเสริมความมั่นใจของคุณให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะ ลองดูนะคะ
อา ครับ ครับ อา อืม อา ครับผม อืม ได้ครับ อืม ได้เลยครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในวันนี้นะครับ ดีมาก ๆ เลย ก็ขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ
ด้วย ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ